E aí eu fiquei com raiva e eu <giggles> já tinha bebido um pouco, <laughs> eu taquei meu celular no meio do do <laughs> do mar. <laughs>
Hum. Sim. Ficou incomunicável, e como é que foi pra você?
Ta aqui aí de passou 10 minuto, eu pensei: "Meu Deus, cade meu celular, será que dá pra achar?" <laughs>
<laughs>
Eu eu depo eu não consegui achar, eu fiquei incomunicável por 5 dias.
E foi um detox, sem querer mas foi um detox. Como é que foi pra você?
É. Então, o ruim foi minha mãe, ela tava muito preocupada comigo, tava mandando mensagem para os meus amigos e tal.
Uhum.
E eu tentei pedir os pedir pra usar o celular de outra pessoa, só pra mandar uma mensagem pra avisar que eu tava bem, né, <chuckles> que tava vivo e eu consegui mandar, aí ela ficou menos preocupada. Mas, eu acho que foi os melhores 5 dias da minha vida, eu eu acordava, dormia, nem nem via o horário, tava lá de boa, pensativo, aham, aproveitando a praia, dormindo, pen pensando mais na vida. Tipo, resolvi muitos problemas com a minha cabeça pensando coisas que eu nunca tinha ia pensar com celular.
Uhum. Uhum. Hum. <laughs> Só aproveitando a praia. Aham. Boa.
E eu acho que falta isso e eu me senti bem melhor, eu voltei daquela viagem bem melhor, mas de depois voltou tudo. Com a primeira coisa que eu fiz foi comprar um celular.
É, depois quando pegou o celular, voltou tudo.
Eu cheguei no aeroporto, já fui na Apple direto comprar um celular.
<laughs> E
E já falei: "Será que meu backup tava salvo?" <chuckles> Eu tava desesperado. <laughs>
Tem alguma estratégia, assim, que você recomenda pra quem quer reduzir o uso de de rede social ou, eh, cortar rela cortar a rede social de vez? Tem alguma dica?
Que que eu fazia com uma ex namo namorada minha era a gente tentou por um tempo, eh, todo domingo ficar sem usar celular, a gente guardava o celular o domingo e a gente saía na rua, ia comer e tal, ia fazendo nossas coisas.
Hum. Hum. Uhum.